ชามข้าวหลุดมือ ลงไปเลย แตกโป๊ะ
อ๋อ
เออ ก็โดนแบบว่า ผู้ปกครองแบบ
เสียดาย ค่ะ
ว่าแบบ "เออ ทำไมแบบว่ากินข้าวไม่วางชามลงไปดี ๆ แล้วก็นั่งกินให้มันปกติ ทำไมจะต้องแบบเอามือถือชาม?" พอดีว่าสมัยเด็กอะ ผมจะดูหนังพวกหนังฮ่องกงบ่อยครับคุณ House แล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบมาเฟียอะ พวกแบบว่ากู๋หว่าไจ๋ อะไรเงี้ย เขาแบบว่ากินข้าว เขาชอบแบบว่า ถือข้าวมือเดียว แล้วก็เอาตะเกียบกินน่ะ เออ เออ แบบว่ามันเป็นข้าวถ้วยใช่ไหม เอา เอามืออะ มือจับถ้วย แล้วก็อีก มืออีกข้างหนึ่งอะเอาตะเกียบแล้วก็กิน กินแบบว่าไขว่ห้าง กินเท่ ๆ อะ เออ ผมก็อยากเลียนแบบบ้าง
อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ เออ เร็ว ๆ กินเร็ว ๆ <chuckles>
ใช่ เออ แต่ก็มันก็หลุดมือ แล้วก็โดนผู้ปกครองด่าเลยครับตอนนั้น อืม
ค่ะ อืม อือ ค่ะ ใช่ ไหนจะบ้านเลอะ ไหนจะเสียอาหารไปอีกนะคะ <chuckles>
หลังจากนั้นมา ใช่ ใช่ แล้วก็ไอ้ที่มันหล่นไป ก็คือมันไม่มีแล้วครับผม ผมต้องไปทอดไข่กิน <chuckles> เออ กับข้าวตอนนั้นก็คือหมดเลย ครับ ก็ถือว่าเป็นความทรงจำในวัยเด็ก อา
ค่ะ ใช่ <laughs> ใช่ ค่ะ เข้าใจเลย อืม ค่ะ ทุกแทะ ทุกคนนะคะ แทบทุกคนอาจจะต้องมีจุดนี้ในวัยเด็ก ๆ กัน อืม
ใช่ครับผม แล้วถามเพิ่มเติมครับ นอกเหนือจากอาหารแล้ว มีอะไรที่ทำให้คุณ House รู้สึกว่าเหมือนได้กลับ เหมือนได้กลับบ้านไหมครับ?
ค่ะ